À. Tui thì tui thấy tui thấy ngoài những cái yếu tố về môi trường, hay là công nghệ ra thì bạn nghĩ có nghĩa là, kiểu, tâm trạng của mình á nó có ảnh hưởng tới cái khả năng tập trung hông? Tại vì khi mà ừ, tui hay bị ảnh hưởng bởi tâm trạng á.
<chuckles> Đó là điều đơn nhiên. Bạn đâu để tôi nói ví dụ nha, ví dụ như ví dụ như bạn đi, bạn đang thất tình, bạn đang khá là buồn, bạn đang thất tình, kiểu như, bạn khá là buồn bã hay bạn vô bạn họp, bạn làm sao bạn tập trung, hoặc là bạn có thể làm việc một cách hiệu quả được. Tui nghĩ nha, cái yếu tố về tâm trạng đó là một trong những cái yếu tố nó còn tác động kinh khủng khiếp hơn so với cái yếu tố về công nghệ, về điện thoại nữa đó.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. T Ừm, khi mà mình, gọi là, cảm xúc của con người á khi mình vui, buồn, hay là lo lắng gì đó, là nó sẽ đều ảnh hưởng rất là nhiều luôn. Cho nên là thường thì tôi sẽ cố gắng, gọi là, giữ cái mood của mình ở một cái trạng thái, ờ, cân bằng hê hết mức có thể á. Kiểu, ví dụ như khi mà mình <smacks lips> đang có cái gì đó hông vui hoặc là mà, kiểu, mới cãi nhau với sếp á, cái đó tôi hay lại bị lắm, ờ, thì tôi sẽ cố gắng là dành một vài phút để mà, kiểu, mình lắng lại, mình tĩnh tâm lại, mình không nói chuyện với ai hết và cũng không làm gì hết, để cho mọi thứ nó nhẹ nhàng đi thì sau đó mình mới bắt đầu mình tập trung làm việc tiếp. Ờ.
Ừm. <chuckles> Đúng. Đúng. Ừm. Đó. <chuckles> Ừm. Ừm. Đúng, chính xác. Tại vì, ừm đúng, tại vì tui cũng vậy thôi, đó chính là lý do vì sao mà tui hông có chọn đi làm công việc mà full-time trên văn phòng nhất, ưm, nữa và ít nhất ở thời điểm này, bởi vì tui thấy khi mà tôi bị ảnh hưởng tâm trạng bởi những người xung quanh á, về sếp, về đồng nghiệp thì tui sẽ không có cái sự nhiệt huyết, tập trung ở trong cái công việc đó nữa và tui thấy là như vậy nó sẽ không còn chính là con người của tui. Nên tôi mới chọn cái việc là tôi về tôi làm freelancer chẳng hạn, tại vì nó ví dụ như bây giờ là tui khá là vui, tui nói chuyện với bạn, tui làm một cái công việc freelancer, tui thấy khá là vui luôn. Như vậy thì nó sẽ giúp cho tôi có thể tập trung hơn và tập trung hơn thì tui làm tốt hơn.
Ờ. Ờ. Ừm. Ờ.

Ừm, tôi cũng thấy là mình bị ảnh hưởng rất là nhiều đó, nên có nghĩa là, ờ, kể cả thông báo về, ờ, những cái trên điện thoại đi hay là trên laptop á, mấy cái ứng dụng, ờ, để, ơ, liên lạc ở trong công ty á, thì, kiểu, khi mà nó nổ thông báo nhiều quá, tôi cũng rất là dễ bị mất tập trung. Tại vì mình được
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm.
thông báo trong rất là nhiều những cái dự án và những cái nhóm trong làm việc á. Thì khi mà mình đang tập trung làm một task hoặc là làm một cái nhóm đó thôi và những cái nhóm khác nó cứ nổ thông báo liên tục là tinh thần cũng bị ảnh hưởng liền, ừm.
Chính xác. Ừm. Đúng. Hay là nha, hay là mình mình tắt cái thông báo đó đi, tức là. ừm, trên iPhone hoặc là trên trên lap trên Macbook á, nó có một cái chế độ là không làm phiền á. Khi mình bật cái chế độ không làm phiền đó lên thì những cái thông báo nó nó sẽ có nhưng mà nó sẽ không có pop up lên màn hình. Ờ, vậy thì bạn nghĩ là cái việc mà chúng ta bật những cái chế độ không làm phiền đó thì nó có giảm thiểu cho mình phần nào hông?
Ừm. Ừm. Có, chắc chắn là có, nó sẽ giảm được, ờ, khá là nhiều. Có nghĩa là tôi sẽ tôi cũng hông bị muốn muốn mình bị mất quá nhiều ờ, miss quá nhiều thông báo á, nhưng mà những cái giai đoạn mà cần tập trung nhất là tôi luôn luôn bật, ờ, chế độ không làm phiền như bạn nói đó. Hoặc ờ, hoặc là tôi đang trong những cái cuộc họp á, thì cuộc họp là chắc chắn rồi, cuộc họp là tôi chắc chắn tôi sẽ mở cái đó đầu tiên để mà cho không có một cái tin nhắn nào nó hiện lên trong lúc mình tập trung hoàn toàn với những cái người mà mình họp cùng. <chuckles>
Ừm. <laughs> Ừm, hiểu. Ừm, không làm phiền. Ừ. <laughs> Ừ. Ừm.

Thực ra nha, tui thấy nếu mà làm việc á, thì, ờ, tui cũng khá dễ mất tập trung, thực ra chó những lúc tôi tập trung rất là cao độ, nhưng mà cũng có đôi lúc tôi dễ mất tập trung nha, nên là tui thường để bớt đi cái sự mất tập trung á thì tui làm một chút, tôi hay nghỉ một chút, hoặc là học mà tôi cũng hay nghỉ một chút, chứ mà tui không có tập trung 100% vô được á, thì bạn thì sao?
Ờ, ờ, tôi thật ra là tôi cũng rất là dễ bị mất tập trung á, ví dụ như là điện thoại nổ thông báo hoặc là nó rung một cái đê là coi như là, mấy cái dòng suy nghĩ của tôi là nó biến mất hoàn toàn luôn.
Ừm, ừm. Ê, <chuckles> <laughs> Ê, sao tôi thấy giống giống giống nh mình giống giống nhau vậy ta, tức là một trong những cái yếu tố khiến cho mình không tập trung á, tức là khi mình mở laptop hoặc là khi mình mở cái điện thoại mà tôi có một cái thói quen là tui mà thấy cái thông báo tới mà tui không coi là tôi bị khó bị khó ừ, bị khó chịu trong người á, nên là phải, ưm, phải phải cầm lên, phải coi và điều đó nó khiến tôi mất tập trung. <chuckles> Ừ, nhưng mà, ừ, nhưng mà bạn có nghĩ là lý do vì sao mà mình lại bị vậy hông ta?
<laughs> Phải đọc, đúng hông? <chuckles> Ồ. Tôi cũng vậy á.
Mình nhiều chuyện hả, hay là sao mà tự nhiên lại bị gì ta, kiểu là, ừm, "ting ting" cái tự nhiên <chuckles>
Ồ. <laughs> Chắc là, kiểu, <chuckles> chắc là, kiểu, cơ cũng cơ chế của, ơ, con người thôi, thì thì thì có cái gì đó nó nó nó nó nó rung lên hay là nó tạo âm thanh nó là mình cảm nhận được là mình phải check liền, kiểu, cho nó sao ta, ờ, ồ, kiểu, có cái gì đó pop up là là mình phải giải quyết ngay.
Ừm, đúng, c Ừm. Ừm. Hiểu, hiểu. Ừ, nhưng mà nha, nhưng mà á, nếu mà để cái điện thoại xa ra luôn thì tui cũng hông có tui là một người không có rời xa được cái điện thoại của mình á. Tôi có cảm giác, ưm, không an toàn, không an tâm á, nói chung tôi lại cầm mà cầm vô thì tui lại tui lại đọc thông báo, tôi lại đọc cái này, cái kia, thì tui lại thấy tui lại bị mất tập trung thì tôi nghĩ chắc cũng có thể do thói quen của mình.
À. Ờ. Ừm, kiểu, mình cũng bị sợ, sợ mình bỏ lỡ một cái gì đó, kiểu, ưm, không thể nào bỏ mặc cái điện thoại quá lâu á, đúng hông? Kiểu, sợ thông thông báo tới hay là tin nhắn gì này kia, ờ.
Ừm. <chuckles> Đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> Đúng, nhưng, ừm Đúng, chính xác, nhưng mà bạn á, chắc chắn là bạn cũng sẽ giống như mình nè ha, thì chúng ta đều biết cái nguyên nhân rồi, nhưng mà có giải pháp nào hông? Tức là chúng ta có cái thói quen, có giải pháp nào mà để chúng ta khắc phục được câu chuyện này hông?